<chuckles> Alors, <chuckles> est-ce que tu es plutôt soirée d'hiver au coin du feu? Ou plutôt soirée d'été sous les étoiles?
<chuckles> Bah, en vrai, j'aime bien les 2 hein. Ouais, les 2, les 2 c'est des soirées sympas, je pense.
Bah, oui, les 2, c'est sympa, quoi. À faire accompagné quand même, parce que seul, c'est un peu de moins drôle je pense <laughs> Mais tu as déjà fait les 2?
Ouais, c'est clair, c'est clair. <laughs> Non, c'est clair s Ouais, j'ai déjà fait les 2, ouais. Ouais, toi aussi?
Ah, OK. Tu as trouvé une, heu, une cheminée?
Mais, heu, une cheminée. <laughs> Ouais, c'était pas c'était pas chez moi, parce que chez moi, j'ai pas de cheminée. <laughs>
Ouais, enfin, tu as trouvé. <chuckles> Tu dois être dans une maison, où il y a <laughs> ça ne se trouve pas comme ouais. <laughs> Oui. Voilà. <chuckles> Je sais, je me disais bien, moi non plus, hein. Non. <laughs> Alors, heu, tiens, faut que je réfléchisse et <chuckles> ah, heu, <scoffs> pour être en mode soirée, ou quoi. Ouais, peut-être chez des amis. Oui! Chez des amis.
<laughs> Ouais, bah là <laughs> Et toi aussi, tu as pu trouver une cheminée? <chuckles> Ouais, c'est vrai, chez ch ouais, chez des amis, ça ça a fait le taf, hein. Des soirées, heu
Ouais, j'ai eu ça. En fait, ils ont un jardin et ils ont une espèce, je crois que ça s'appelle une poêle, une poêle ou une poêle? <chuckles> C'est une poêle. <laughs> Ca s'appelle pas une poêle? <chuckles> Tu sais, les les grands machins là, heu, c'est grand, c'est rond et il y a un trou au milieu et en fait, c c
<laughs> une poêle <laughs> Ouais. Ah je vois de quoi tu parles, ouais. C'est, heu v heu, ouais, <laughs> une poêlée. Une poêlée. <laughs> Je suis tellement content de te voir. <laughs> Ouais, je vois de quoi tu parles. <laughs> J'ai l'impression que les am les américains, ils ont beaucoup des maisons avec des poêles, non?
et c'est une poêle, <laughs> une poêlée. <laughs> <laughs> Ouais, non, j'en peux plus. <chuckles> <chuckles> Ouais. <chuckles> Non, mais parce que ça s'appelle pas poêle. <chuckles> Ah oui, ça <chuckles>
<laughs>
On dirait que c'est c comme si on parlait des poils de jambes. <laughs> Non, mais les américains, ils ont beaucoup de poils, hein, aux jam <laughs> ah ouais, sous sous les bras. Bon, attends, donc, retournons à ma poêle, <chuckles> pas ma poil, poêle, bref. Donc, c'est en fait, c'est une énorme poêle avec un <chuckles> un trou.
Mais oui. <laughs> <laughs> Grave. <laughs> <chuckles> Sous les <chuckles> M mais du coup, ouais, c'est on est d'accord que c'est dehors et que, heu, tu peux faire tu peux faire des barbecues dessus, en fait. Ah, c'est trop bien ça.
Oui, c'est dehors. Voilà, c'est ça. Ça, c'est trop bien, parce qu'en fait, tu vois vraiment les flammes et tout, et quand il fait un peu frais, tu vois, le soir, tu mets ça et ça ouais, c'est trop bien, ça.
Mmh mh. Bah, ça réchauffe aussi. Ouais, non, non, ça, c'est génial. J'aimerais bien avoir ça, un jour.
Ouais, ça, c'est cool. Et j'ai et t comment ça s'est passé quand tu as fait, heu, une soirée sous les étoiles?

Et voilà et gue maintenant j'ai mes chats et puis j'ai des étoiles en ti et pour de vrai en plus, qui sont qui sont branchées avec une pile, tu sais? <chuckles> Ouais. Ouais. En fait, là, non c'est, heu, j'ai un miroir, en fait, un miroir rond et je l'ai mis autour, tu vois, des étoiles qui s'allument. <gasps> Ouais, ouais, dans forme d'étoile et je vais en mettre partout maintenant, mais mon fils, il m'a dit: «Heu, mais attends maman, heu, ça va être un peu une ambiance trop, heu, <chuckles> trop feutrée tout le temps». <laughs> Je lui ai dit: «Mais c'est pas grave, au pire, heu, <chuckles> au pire tu te débranches quoi» Tu vois? Mais heu, mais j'aime beaucoup, mais il y en a, heu, j'ai acheté un truc, tu sais, qui met sur le mur un espèce de rétroprojecteur-là, avec, heu, tu connais?
OK. Pas de Ah c'est trop bien que t heu tu tu accroches au mur, heu, au plafond. Mmh mh. Ah! Trop bien, c'est une guirlande. Ah j'adore ça. C'est trop bien. Ouais <laughs> C'est lerpre <laughs> Et c <coughs> Bah o Ah ouais, j'en, heu, j'ai vu, hem, ben ou j'ai j'ai déjà vu des pubs plein de fois, ça a l'air trop cool, parce que du coup, y a plein de lumières différentes et tu as vraiment une ambiance un peu galaxie.
Ouais. Ouais. Exactement et en fait, ça fait tout violet ou tout rouge ou tout bleu et ça change, tu vois, comme ça, ou alors, tu peux même mettre les les étoiles et du coup, en fait, ça te fait toute la pièce, quand tu as une petite pièce <chuckles> comme moi. Ouais, c'est trop bien. Tu peux le trouver sur Amazon et tout, à moins de 20 €.
OK. Mais je pense que je vais acheter ça. Mmh. Ouais, je pense aussi. Non, ça a l'air trop cool.
C'est trop trop bien. En fait ça détend si tu veux, tu vois bien dormir et tout.
Mmh mh.
Ça détend.
Et en plus tu c'est, hem, enfin tu peux facilement l'éteindre du coup, si c'est avec une télécommande.
Oui, il y a une télécommande que j'ai perdu, <chuckles> donc du coup, j'allume plus, mais heu, <laughs> il y a des petits boutons derrière et du coup en fait quand tu as pas la télécommande, bah ça change trop vite, tu vois, de d'ambiance et du coup, ça c'est ça devient un peu stressant, mais heu, <chuckles> ouais, mais bon, <laughs> ça fait un peu ambiance boîte, alors que tu veux dormir tu vois? <laughs> Mais est-ce que toi, tu as des souvenirs d'enfants, ce pardon <laughs>
<laughs> Oups. <chuckles> Mmh mh. <laughs> Ouais j <laughs> Ah ouais je vois. <chuckles> Dans <laughs> a, hem, pour les étoiles.
de soirées, ouais, ouais.
Ouais. Ben quand j'étais petite, heu, d'ailleurs, ça existe toujours, tu sais, l les nuits des étoiles filantes.
Ah bon? C'est quoi? Je sais même pas ce que c'est.
Ouais. Ben en gros, il y a il y a une nuit, heu, d'été dans l'année, je sais plus quel jour c'est, où, heu, tu, heu, tu peux enlever plein d'étoiles filantes.
Ah. C'est vrai? <gasps> Trop bien.
Ouais, c'est trop bien. Du coup, heu, bah avec mes petits frères, heu, souvent on s'amusait à, mmh, à passer, heu, la soirée, heu, la soirée à observer les étoiles et on on on essayait de, bah de voir s'il y avait des étoiles filantes. C'est trop cool.
Ouais. Ah! Trop bien. <gasps> C'est trop bien, mais tu avais quel âge quand tu faisais ça?
Ouais. Quand, heu, je faisais ça, b peut-être j'avais 15 ans, 14-15.
Ah d'accord tu étais ado quand même.
Ouais, j'étais ado.

Waouh! Je connaissais pas du tout, c'est trop bien ça!
Ouais. Ouais, c'est trop bien. Ça détecte en fait le tu vois, on te dit où est la Grande Ourse, où est, heu, tu vois?
Mmh mh.
Ça, c'est trop bien. Vraiment.
Bah ouais ça s
Bah après, je j'en ai fait une, heu, à 16 ans, la 1re, avec cette même copine, tiens, bah c'est c'est fou. Heu <laughs> bah oui. <laughs> <laughs> Et en fait, c'était, heu, on avait décidé de dormir, heu, dehors à la belle étoile. C'est et ça, c'était en fait dans le jardin de mes parents par contre. Mais, heu oui mais honnêtement, enfin, à 2:00-3:00 du matin, on avait hyper froid, hein.
Bah ouais. <laughs> Tu lui diras la prochaine fois: «En fait je me rends compte, c'est avec toi que j'ai fait ma 1re, heu, poêle». <laughs> Ah ouais, ça, c'est trop bien. Bah ça fait le taf, hein. Ouais non, j'avoue. <chuckles>
On se faisait piquer par les moustiques et tout. J'ai dit: «C'est mort» franchement <laughs> ah non, franchement mais
Oh là là! <chuckles> L'enfer. <laughs> Ou alors faut, heu, faut dormir sous une tente. Enfin, au début, tu o observes les étoiles et dès que tu sens que tu es fatiguée, bah, tu vas sous la tente, comme ça, tu te fais pas piquer.
Ah oui.
Ça peut être u
Ils rentrent pas dedans? Dans les tentes, les moustiques?
Heu ben s j bah je pense que c'est possible.
Si quand même. <laughs> Bah ouais.
Ça en heu, ah bah là, s'il rentre, c'est c
Ou alors, faut avoir une moustiquaire sous la tente.
Ouais aussi, ouais.
C'est ça, hein. <exhales> Ça y est, on est dans nos pensées de <laughs> des soirées de cheminée. <laughs>
Ouais, des s des toiles. <laughs> Tu l'as tu l'as refait ou pas, il y a pas très longtemps? Tu as est-ce que tu as p eu l'occasion d'observer les étoiles récemment ou pas? Pas peut-être pas en hiver, mais avant?
Eh bah, je je l'ai fait, heu, heu, avec un ex, <chuckles> parce qu'il avait une terrasse, bah voilà, tu vois, tu tu tu voulais me le faire penser à ça, c'est pas gentil. <chuckles> Non je rigole. <laughs> Je suis je suis plus aussi sentimentale qu'avant. Donc du coup, <laughs> heu, il avait un balcon et il adorait justement observer les étoiles et tout et heu, et du coup il avait un télé télescope? Ouais. Et, heu, ah c'est trop bien. Et sur s son balcon en fait il avait mis, tu sais, des, heu, des chaises longues, tu vois? Et en fait on se posait comme ça avec une couverture chacun, avec une boisson et tout, on regardait, c'était trop beau.
OK. Pardon? <laughs> <chuckles> <chuckles> Ouais, c'est ça, c'est un télescope. Ah c'est trop bien ça. J'aimerais trop en avoir un. Mmh mh. Ah ça, c'est génial.
Oh là là!
C'est en bon date ça. <laughs>
<laughs> Oui. <laughs>

Une soirée sous les étoiles, heu, ben, ça c c'était il y a super longtemps, avec des amis, quand j'étais plus jeune. On s'amusait à regarder les étoiles, et on discutait en même temps. C'était trop cool!
Ouais. Ouais. Oh, trop bien! Ah les fesses. Mmh. Bah ouais. Moi, je l'ai fait, heu, ah, bah, avec les mêmes amis qui aujourd'hui ont la pouille. <laughs> Heu, <chuckles> et en fait, <chuckles> bah oui, que <laughs> en fait, on était partis en vacances ensemble et heu, avec entre donc 3 copines, et les enfants, donc en fait, il y en a une, elle avait 2 enfants, ma copine, elle avait 1 enfant q q qui est copain avec mon fils, et donc du coup, on a dit une soirée, on va se faire, heu, une soirée, heu, où on regarde s voilà, et en fait, c'était des vacances à la campagne, tu vois? Donc donc en fait, quand tu es à la campagne, bah, c enfin, heu, tu vois? Il y a pas de pollution, il y a rien, c'était en été, et heu
Mouais, ça me manque. En toi, tu v ouais. <chuckles> C'est des bons plans, eux. <laughs> OK. OK, trop cool. Soirée, sous les étoiles. OK, trop cool. Mmh mh. Et du coup, ouais, tu peux observer les étoiles. Parce que s
Ouais, et en fait, on avait mis plein de couettes, heu, des trucs comme ça par terre et heu, et on a pris aussi des couvertures, tu vois? Pour se couvrir, et en fait, on était allongés et on regardait, et heu, et en fait, il y a des applications maintenant où quand tu le mets au ciel, sur le ciel, bah, ça te dit c'est quelle étoile et tout.
<clears throat> Ah, ouais, trop Mouais.

Ouais. Waouh.
Non ouais, c'est trop cool.
Franchement, heu, ça fait trop rêver Mais tu préfères plutôt, heu, la chaleur d'un bois de d'un chaleur d'un bois d'un feu de bois? Ou, est-ce que tu préfères, heu, la <chuckles> plutôt être dehors, heu et ressentir la tu sais la petite brise fraîche estivale avec les moustiques qui te piquent les oreilles? <laughs>
<chuckles> Mais z heu <laughs> c'est trop franchement, heu, a ah, en fait, c'est ça le truc, c'est que sans les moustiques, c'est parfait.
Voilà, exactement, c'est ça.
La la petite brise, heu, d'été avec les étoiles, heu, ça, c'est parfait. Si ja s'il y a pas de moustiques, j'ai rien à dire, sinon, heu, c'est mort.
Ouais. Mais oui. C'est mais c'est c'est terrible cette histoire de moustiques, hein. Mais oui, mais oui. Imagine-toi, moi je suis en plus, je suis, heu, je suis allergique aux moustiques. Mais non, tu es trop ma sœur de cœur, toi, c'est fou. <laughs> Beh, écoute <laughs> attends.
En fait, ça gâche tout, hein, je trouve. Arrête, moi aussi, je suis allergique. <laughs> Non, mais c'est vrai, on a trop de points communs. <laughs> Non mais c'est vrai, c'est un truc de fou, je connaissais personne d'autre.
C'est vrai?
Mais oui. <laughs> Mais ouais, par contre, je suis choquée. <laughs>
<laughs> C'est fou ça, quand même. <laughs> Non mais moi je me suis retrouvée plusieurs fois à l'hôpital à cause de ça. Toi aussi? <laughs> Oh non!
<laughs> Ah non, mais une fois une fois j'ai été piquée, heu, au niveau de la paupière, donc heu, <laughs> j'étais enflée pendant 1 semaine.
<laughs> Mais non?
Ouais, c'était horrible. Ah ouais, ouais. <laughs>
<laughs> Ma pauvre, <laughs> mais tu as eu des médicaments quand même après, non? <laughs>
Bah ouais, ouais, j'ai eu des médicaments, mais ça ça ça a mis du temps à dégonfler quand même. <laughs> Mais est-ce que du coup, toi aussi, tu gonfles? Ça te fait des gros trucs. <laughs>
<laughs> Ah bah <chuckles> moi en fait moi en général, il me pique, heu, sur l'avant-bras, et en fait, ça me fait une bosse énorme
OK. Bah ouais, pareil. <laughs>
tu vois? Et à un moment en fait en fait, j'arrive même plus à déplier le coude. Ça veut dire que en fait de douleur, tu vois? Et heu, c'est un truc de dingue et donc, je pense ah oui!
Oh là là. Bah ouais, non, mais c'est horrible. C'est le pire endroit, hein. Mais même au niveau des petits doigts, ça fait très mal, hein.
Des petits doigts? De des mains ou des pieds?
Ouais. Des bah les 2-
<gasps> J'ai jamais eu, heu
Ah bah tant mieux, hein, je je te le souhaite pas, parce que c'est horrible.
Oh là là. Oh non, mais moi j'ai jamais compris, hein. Pourquoi en fait, heu, enfin je je <chuckles> je je <chuckles>
Bah, ouais. Du coup, heu, ouais, moi, je passais les étés à m'asperger, heu, de produits, là.
Ça marche?
Bah non, pas toujours. <laughs>
Non mais en plus mais c'est ça, c'est que, moi aussi, tu vois, j'ai acheté ce produit
En fait, ça marche 1 fois sur 2. J'avais même téléchargé des applications, je sais pas si tu as testé? Ou c'est censé faire un un bruit, heu, que seuls les moustiques entendent. <laughs>
Oui. Mmh. Mais non, <laughs> d'accord. <laughs>
<laughs> Mais en général, s'il y a un moustique dans ma chambre, heu, je fais en sorte de le tuer avant de dormir, sinon je dors pas. C'est impossible.
<chuckles> Bah bah non.
Ah ouais.

Non, c'est pas possible mais heu, moi, tout le temps, je mets les prises, tu vois? En été.
Ah ouais, les prises, c'est pas mal. Les prises, ça marche à peu près, je trouve.
Voilà. Oui, les prises, franchement, en été, heu, j'en mets dans toutes les pièces limite. <laughs> Je m'en fous, ça me ah, beh, ça me coûte 40 balles tous les mois de budget prise, mais, <laughs> et non, là, franchement, mais oui, oh, non, c'est c'est franchement, ça te gâche des des moments parce que, tu sais? Mais tu mais oui, tu sais que moi, je pars même pas, bon, c'est pas comme si j'avais plein d'argent pour y aller, mais par exemple, je vais partir aux Antilles, tu vois? Et on m'a dit: «Si tu es allergique aux mo enfin, aux piqûres d'insectes et de <chuckles> n'y va pas», tu vois? Parce qu'on m'a dit que mais oui!
Ouais, voilà. <chuckles> Toutes les prises! <laughs> <laughs> Ah bah, franchement, on s'en fiche, au moins, tu au moins, tu te fais pas piquer! Non, mais ç ça gâche l'été, vraiment! <laughs> Mmh mh. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit aussi et je crois qu'il faut faire un genre de vaccin, aussi, ouais, peut-être pas les les Antilles, heu, mais vérifie quand même s'il y a des vaccins à faire
Ah ouais? D'accord. Ouais.
heu, parce que ouais.
Ouais, non, ça, ça va, mais, heu, mais moi, c'est vraiment enfin, les beh, parce qu'on m'a dit que là-bas, en fait, ils sont tellement habitués que, du coup, les moustiques, ils s'en foutent de tes prises, ils s'en foutent de tes sprays, <laughs> ils sont là, ils se baladent: <chuckles> «Oh, c'est encore un spray!» <laughs>
Non, non, arrête. C'est des <chuckles> c'est des c'est des moustiques bien, bien musclés, heu, <chuckles> tout terrain. <laughs>
Mais oui, parce que <laughs> ils se <laughs> Ah ouais, mais c'est, heu, c'est c'est non, c'est pour ça, je me dis: «À part si tu sais? Si tu y vas avec une combi», tu sais? Ceux qui v chassent les abeilles, là, les éco horticulteurs.
<laughs> Ah ouais, ça, c'est mon pire cauchemar, par contre. <chuckles> Ouais, ouais, bah, après, tu as chaud, quoi. Oui.
horticulteurs et elle, elle vous dit: «Bah, après, tu as chaud, mais sinon, heu, je l'aurais bien» <laughs> tu te balades comme ça, toi, sur la plage, normal <laughs> en faisant, heu, une
<laughs> <laughs> Bah, après peut-être que, mmh, sur les plages, il y a pas trop de moustiques, peut-être que ça dépend. <laughs> Non, j'avoue, c'est horrible. Bah, tu que comme tu disais, ça gâche des moments, en fait.
une petite lap dance. Hein? <laughs> Ouais. Bah, oui, complètement, donc du coup, heu, bah, on préfère mieux la chaleur d'un feu de bois, quoi. <laughs>
Bah, du coup, ouais, heu, l les les, heu, les soirées au coin du feu, heu, c'est c'est moins risqué pour nous, hein.
D'accord, parce que j'ai rarement été dans une soirée, heu, où tu es dehors et il y a pas de moustiques et où je suis rentrée sans être fait piqué, quoi, tu vois?
Ouais, c'est vrai. Ouais, pareil.
Franchement, heu, donc heu
Non, franchement, c'est c'est c'est horrible.
Ouais, donc on choisit le
J'espère qu'on trouvera une ro une solution bientôt, heu, pour pour les extermin on est d'accord qu'on peut? Faudrait les exterminer, en fait?
Mais il faut les, heu, je sais pas. Mais oui, mais oui! Mais complètement, complètement.